Un po' tutti, però diciamo quando cucinavo io erano tutti più contenti. <chuckles>
Ah okay. Eh, più più più esatto.
Ehm, è quello che che che ripeto, dal nulla riusciva a far saltare fuori qualcosa. Ehm, in quel caso mi ricordo che nella dispensa trovai, ehm, una scatoletta di di Simmenthal
Mh-mh.
una piccola scatoletta di Simmenthal. Ehm, avevamo dei rimanenza nel surgelatore, sai, tra l tra il ghiaccio intravidi de de un <chuckles> un pugno di pisellini che sopravvissuti <chuckles> Sì. <chuckles>
<chuckles> Era un'ombra, un'ombra di sopravvis i pisellini sopravvissuti.
Sopravvissuti, tipo Ötzi, l'uomo <chuckles> trovato nei ghiacciai là. <chuckles> E quindi, ehm, che feci? Ehm, associai queste 2 cose, ehm, q quindi facendo cuocere dapprima i pisellini, no, nel nell'aglio, la cipolla, così; sempre il solito uhm, quella la vedo la base di ogni piatto, di ogni pri ehm
<laughs> Esatto, quella forse, ehm, dovrebbe essere la base che ognuno dovrebbe avere in casa, no, l'aglio, la cipolla, l'olio.
Eh. Anche perché male deve andare, ti fai n'aglio olio e quindi hai risolto anche quel proble la situazione, male deve andare. Diciamo per fare qualcosa di diverso, insomma per <chuckles> attingere a una ricetta, no, eh. E poi comunque, ecco, perché poi alla fine è piaciuta e si è riproposta, no. Ehm
E risolvi la situazione comunque. Ah! Pensa!